É. Não, e e também tem um negócio que transcreve já, né, o que você fala, com esses
Até tem. Tem, se você quiser.
O app do Eh, tudo bem que o proce <chuckles> o processo de fala ele é meio a gente fala meio atravancado, né, a gente não fala uma ideia limpa como é uma esc na na escrita, né. Mas é por isso que é interessante.
Você pode usar o é, você pode usar o Chat GPT para transcrever e depois você vai refinando também, né.
Uhum. É, é verdade, aliás o Chat GPT já pode refinar não melhor eu refinar refinar o <chuckles> o processo de edição.
Vai cortar coisas é, que você nem quer, às vezes.
É. <clears throat> Não, é. Não, não. É, legal, porque e eu gosto também, que parece que a gente se divide em múltiplas personalidades, né, porque, por exemplo, a pessoa que tá andando e falando é uma, aí depois
Não é a mesma que tá transcrevendo, né.
Exato, não é a mesma que tá, eh, fazendo a curadoria e depois a que está escrevendo a partir daquilo e aí depois ainda tem a editora, né, que vai ler tudo aquilo finalizado e falar: "Hum, não gostei".
Refinando, é. Você tem uma equipe aí com você. <laughs> Então
É, tem uma equipe, <laughs> elas podem trabalhar em turnos, o que faz o trabalho menos tedioso e mais "tiktokiano", né, assim, do tipo, ah, ne nesse primeiro momento é a caminhada fala e caminha, né, maquia e fala não, é caminha caminha e fala.
I isso. Então é. É. Caminha e fala, não é maquia e fala, né. <laughs>
É exato, muito blogueira. Caminha e fala, aí depois transcreve e se vira, né, com o que a maluca falou andando.
É. Transcreve e filtra.